で、それもあって、なんだろうなって思いながら、こうね、日々モヤモヤとしているところがあるんですけど。やっぱりね、こうサプリとかも飲んでて、こうプロテインとかも買って、「よし、これで筋肉をつけるぞ」っていうような準備はできてるんですけど
はい。 うーん。
なんかね、その一番大事な筋トレっていうところを省いちゃってるんですね。
<laughs> 確かにね、あの、さすがにね、あ、プロテインだけ飲んでても筋肉はつかないですもんね。
そうなんですよ。で、そこがちょっと、どうしたもんかなって思いがありますね。
うーん、例えばなんですけど、ま、ここのままジムを継続するパターンとしては、ね、今は24時間365日いつでも利用可能っていうあの、状態だっておっしゃってたじゃないですか。なので、逆にそうじゃなくて、まあ、新しくちょっとジムを変えるっていうのも視野に入れて、あのその、時間帯とかが限定されてる、あのメニューもあったりするじゃないですか。
はい。 はい。 はい。 ああ、いいかもしれないですね。うんうん。 なるほど。 ありますよね。近くにあるはいはい、あります。
なんか、昼間コースとか、ね。なんでそういうふうに、時間帯が限定されてて、そこしか利用できないって思うと、なんか逆に、「じゃあ、その時間は運動の時間なんだ」みたいに思いやすくなるかなと思うんですよね。
なんか うん。 ああ、そうかもしれませんね。え、今、私が行ってるのが AnytimeFitness っていうところでして、はっせんえんぐらい払ってるんですね、月。
うん。 ああ、はいはい、分かりますよ。 うん。
で、それでこう、いつでも行けるんですけど、ま、そこの利点っていうのは、どこ行っても使えるんですよ。例えば東京に遊びに行った時、大阪に遊びに行った時、もうどこの Anytime はい、つかえつっていうのが、いち一応、一つの利点なんですね。
あ、なるほどね。出張とかはい、行った時も。 うん、確かにそれは便利ですね。
はい、で、それはいいなと思ってるんですけど、ただおっしゃられたように、こう時間が限定されているところを考えると、なんか、近くに市民プールと市民プールセンターみたいのがあって、そこにあの、市営のジムっていうのがあるんですよ。
はい。 はい。あ、そこだったらだって、多分値段もすごい安いですよね。
そうなんすよ。1回500円なんですね。
あ、安い。